Ano, um, yung nanay may nanay and then may mga 2 maliliit so talagang ano talaga, parang pa anak niya ata, mm. Mm. Ap
Ah, okey, madami family. Grabe tas 'di kayo marunong 'no? At least natuto ka na ngayon.
o oo, talagang.
'Di ba? Pero may mga espesyal ba kayong bonding moment na ginagawa niyo?
Pin yung simpleng ubo lang niya or what, eh, se-search na namin anong ga ano bang mayro'n? <chuckles> kabado na agad.
O kaya Oo, gan'yan din ako sa aso ko, ang seselan lang, kahit anong klaseng hayop pero nasa sa atin na rin talaga.
Nom mhm, special bonding moment, um, siguro do'n sa nabanggit ko sa dogs ko kanina siguro yung paglalakad talaga kasi, isa 'yun parang trini-treat ko as special na moment namin.